Sì. Allora, io ti dico, appunto quel periodo lì ero veramente abbastanza matta, eh. Sarà che avevo s n s tipo sui vent'anni così, quindi poi essendo che appun eh, oh, sì, d di brutto. <chuckles> Sì, sì, è normalissima, però diciamo che essendo che i miei si sono separati in quel periodo lì, no, e quando vabbè abitavano ins cioè, quando abitavamo da con mio papà così, io non è che potevo fare quello che volevo. Quindi, poi dopo quando si sono separati che sono andata da vivere da mia mamma, mi sono data proprio alla pazza gioia, e poverina lei si preoccupava un sacco, no, quindi, era un continuo discutere, litigare, solo che cioè, io quando poi mi faceva mhmm, s s sfasare perché poi mia mamma davvero è pesante. Ehm, cioè io avevo bisogno proprio dei miei spazi, no, nel senso anche mentre stiamo discutendo, se me ne voglio andare a chiudermi in camera, mi chiudo in camera, per dire. Se non ti voglio sentire e voglio prendere la macchina e andare a farmi un giro, <chuckles> voglio poterlo fare, no, anche perché se no
Okay. <chuckles> Okay. La fase ribelle. Che è normalissima, sì, sì. Okay. N vero. Esatto. Eh, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. <chuckles> Esatto. Allora, sì. Però ti chiedo, secondo te, mhmm, il il fatto di, mhmm, tra virgolette "non rispettare" i propri spazi, no, da parte di un genitore secondo me dipende anche tanto dal uhm, la paura, no, che una person che il proprio figlio possa fare cose che magari te non che il genitore non non è proprio d'accordissimo, ecco. Quindi
Sì. Sì, sì, sì. Ma, no. Certo. Ma infatti alla fine cioè poverini, io se mi metto nel ora nei loro panni dico: "Cavolo!" cioè, io da mamma non av penso che avrei fatto la stessa identica cosa se le cioè, mhmm
Eh, esatt <chuckles> Sì. Eh, capito? Quindi il è interessante, no, sta cosa che poi uno a una certa età m p probabilmente l lo capisce molto di più rispetto a quella a quella fase in cui semplicemente hai bisogno, no, di quegli spazi che che per forza di cose sono stretti.
Sì, sì. No, no, ma infatti è una cosa normalissima, cioè nel senso, com'è normale che appunto uno a quell'età magari c'ha una fase un po' più ribelle, un po' più, uhm, di di darsi alla pazza gioia appunto e non pensare alle conseguenze, perché quello è. Cioè, lo stesso tempo un genitore che ti vede si preoccupa, soprattutto se se la figlia femmina cioè che <chuckles> ancora ancora l'uomo, capito vabbè, alla fine, sì, ti preoccupi, ma f vi diciamo un po' fino a un certo punto, ma la figlia femmina che prende magari sta fuori tutta la notte, ti torna alle 7 di mattina, eh
Esatto. Esa eh, sì. Sì, sì, sì. È vero, è vero. Sono d'accordo. C'è molta più preoccupazione dici, <chuckles>
Certo, sì, sì. E poi lei aveva anche tanto la responsabilità di dire: "Cavolo adesso ci son solo io, non c'è più tuo papà, quindi" Sì, sì, cioè io lo capivo, lo capivo.
Esatto, sì, sì, è una questione più delicata dici. Ehm, e quindi il tuo approccio era di mhmm, nel come si dice, nel convincere il l il genitore a rispettare i tuoi spazi, era più come una tattica di nascondo e faccio quello che mi pare o quella fase in cui ti s di scontro?
Mh.